Uhm, no, le uso però pe però in quel momento lì voglio sentire proprio quelle canzoni lì. Allora uso YouTube uhm, YouTube soprattutto, perché Spotify non non non lo uso anche se c'ho l'abbonamento, lo usa usa mio figlio. Ma <coughs> no, però invece quando voglio sentire delle cose le le cerco su YouTube, però diciamo anche che vengo sempre deluso sì, vengo sempre deluso dalla qualità del dell'audio che mi se mi delude mi delude sempre, lo tro lo trova sempre
Okay. Okay. Specifichi cose spe specifiche. Eh, su YouTube sì, purtroppo su YouTube sì, purtroppo, perché c'è comunque la compressione della piattaforma che poi riporta, anche se magari le canzoni fatte dagli artisti, dai produttori in studio hanno una certa qualità, quando le vanno a caricare su su YouTube poi si si va a perdere perché, ehm, m m c'è il limite c'è il limite proprio del del loudeness quindi del volume. Ehm, invece su Spotify però, uhm, c'è <chuckles> c'è questa modalità, questa funzione, che adesso non non fa perdere proprio per niente la la qualità. Esatto.
Mh. Si. Eh, si, purtroppo si. Certo. La qualità? E-e-e allora mi sa che ci ci riandrò <chuckles> perché sì, si perché se c'è una qualità dove perché io mi ricordavo d ai primi tempi che e era venuto su Spotify che c'è aveva una qualità dell'audio che non mi soddisfaceva. Invece c'era un'altra f piattaforma, che, mhmm, si qualificava in quel modo lì, nel senso che c metteva come valore, no, de nei cen cioè ci perché dovete sceglierci proprio il fatto della qualità della musica? Però non mhmm, Tidal bravo, quello lì. Adesso non so, non l'ho più seguita, non l'ho più seguita.
<laughs> È da provare. <laughs> Si. E dove era era Tidal forse. I in quel momento. Sì, no. Non è così usata i-in Europa, è più diciamo usata in America o comunque in altre parti del mondo, però, uhm, adesso Spotify ha aggiunto proprio questa funzione nuova. Perché prima prima in effetti, uhm, aveva una qualità migliore di YouTube, però, uhm, no cioè ancora non era uguale proprio alla canzone che usciva dallo studio come a livello di qualità. Adesso invece l'hanno proprio inserita da da poco.
Eh. Eh. Questo modalità. Mh. Ah. Qui. Cer ho capito. Allora riconsidererò. Eh, gra grazie di questa informazione perché <laughs> mi tornerà utile. Quindi, dicevo, quindi la radio oppure Y YouTube quando voglio andare me a cercare delle cose, ehm, che mi rivengono in mente oppure anche per cercare delle cose affini a quelle che magiari magari già ascoltavo. Sì. Sì, sì.
<chuckles> No di nulla, di nulla. <giggles> Eh, s Certo. Ehm, quindi, praticamente, per concentrarti, ritornando appunto a questo concetto, per magari poter lavorare meglio, poter, uhm, realizzare dei progetti, tu ti metti vabbè, c'è c'è la radio, c'è la musica che che ti accompagna e ti fa entrare un po' in questo stato di flusso dove puoi, uhm, attingere, diciamo, al tuo potenziale massimo.
Mh. <clears throat> Si.